Kak, Kakak punya nggak sih, eee, sebuah momen yang ketika Kakak gagal tapi malah sebenarnya itu membuka peluang baru, Kak?
Mmm, ada nih, Kak, momennya nih. Jadi nih waktu ceritanya tuh pas aku masih kuliah nih, Kak. Nah, dulu tuh aku kuliah di universitas negeri, tapi jurusannya tuh sebenarnya enggak aku sukai gitu. Jadi waktu itu aku masuk kuliah itu jurusan peternakan. Nah, kenapa aku ambil peternakan? Karena peluang untuk masuknya tuh besar, Kak, karena jarang ada yang minat gitu kan.
Oke, gimana tuh? Oh, kuliah, hmm. Oh, gitu. Oh, gitu. <laughs> Oke, bisa dipahami.
Dan ternyata mmm, ternyata, eee, apa namanya, pemikiran aku tentang peluang itu benar tuh, Kak. Akhirnya aku bisa tuh masuk universitas negeri gitu ya. Tapi karena lebih mudah, iya, benar, karena kan kita saingannya tuh kalau kayak jurusan psikologi, ekonomi itu tuh 1 banding ratusan gitu. Sedangkan ini aku tuh cuma 1 banding puluhan, Kak, kayaknya enggak 20-an. Mmm, makanya aku bisa ternyata masuk gitu kan ke universitas negeri ini gitu. Tapi ternyata aku enggak suka, Kak, sama mata kuliahnya, aku enggak suka sama jurusannya kan, sampai benar-benar stres banget. Karena itu kan jurusan peternakan, Kak. Di keluarga aku tuh enggak ada yang peternak, jadi ini tuh hal baru buat aku gitu. Dan
Dengan gampang gitu ya. Oke. Oh! <laughs> Aduh. Apa tuh yang bikin nggak suka tuh, Kak? Mhm. Eee, sama sekali enggak ada background ya.
Nggak ada, aku tinggal di perkotaan di mana aku ke peternakan aja jarang, enggak pernah malah gitu kan. <chuckles> Jadi justru ini aku sangat tidak bersinggungan dan sangat tidak relate sama kehidupan aku selama ini gitu kayak yang biasa, eee, anak kota gitu dan harus ngambil peternakan di mana itu kayak, aduh, aku kayak harus bersihin pakan, bersihin kandang, terus aku belajar kayak inseminasi untuk, e apa sapi gitu Kak. Wah, itu bener-bener aku tuh stres banget Kak. S
Mhm. Oke. <laughs> Oke, gitu. <laughs> Oh, iya, Kak, tapi sebelum-sebelum Kakak masuk itu emang nggak nggak terbayang hal-hal yang kayak gitu akan Kakak lakukan ketika udah diterima gitu Kak?
Mhm. Aku tuh enggak sampai terbayang harus bersihin kandang gitu Kak, enggak terbayang. Jadi aku pikir ya beneran kayak kuliah aja gitu dan praktek gitu kan. Aku tuh enggak terbayang kalau praktek di lapangannya tuh ternyata sampai sebegitunya gitu kan. Dan ditambah saat itu tuh teman-teman kampus aku tuh terbilang apa ya, ambisius Kak. Sampai aku tuh enggak bisa ngikutin pace belajar mereka gitu.
Oh, gitu. <laughs> Mhm. Oke. Oh, kayak mereka itu terlalu cepat gitu ya, Kak, ya?
Iya, bener banget Kak. Nah, akhirnya setelah aku kuliah 2 tahun nih Kak ya di jurusan Peternakan di Universitas Negeri ini, ternyata IPK aku parah banget Kak, cuman dua koma sekian, d kayaknya enggak sampai 2,5. Wah, itu Kak aku stres banget bener-bener, "Aduh ini nih aku enggak bisa nih, ini aku mau gimana kerja ini kalau IPK aku kayak gini?!" Aku mikirnya saat itu kayak gitu kan. Karena dulu pas zaman aku kuliah gitu Kak, eee, beranggapan kalau IPK di bawah 3 itu akan susah cari kerja. Terus mhm, kalau kuliah di swasta, susah juga dapat kerja gitu kan. Jadi agak stres juga saat itu. Nah, sampai akhirnya tuh mhm?
Mmm. Udah. <laughs> Mhm. Oh, gitu. Heeh. Bener. Tapi 2 tahun itu waktu yang lama loh Kak, itu apa yang ngebuat Kakak bisa bertahan selama itu?
Bener banget. Hmm, jadi tahun pertama itu tahun tingkat, e persiapan bersama, Kak, jadi memang, mata kuliahnya itu masih mata kuliah umum, belum mata kuliah jurusan. Mhm. Jadi mat jadi tahun pertama itu walaupun aku sebenarnya enggak bisa juga ngikutin pace belajarnya, itu masih mending lah gitu ya, karena kan pelajarannya kayak masih ada bahasa Indonesia, Agama, PPKN gitu, Kak. Nah, setelah du tahun ke-2 itu kan sudah masuk jurusan tuh. Nah, di situlah aku titik kegagalan aku akhirnya, Kak, dan akhi sampai akhirnya itu aku menyerah untuk kuliah di, universitas negeri.
Mhm. Oh gitu, oke. Mhm. Benar-benar nggak bisa dipaksakan gitu ya udah mau mau mencoba tetap tetap nggak masuk di hati gitu ya, Kak, ya?
Nggak bisa, Kak, heeh. Iya benar banget sih, Kak.
Mmm, terus gimana tuh, Kak?
Nah, akhirnya setelah kayak gagal kayak gitu, aku kepikiran, apa aku pindah saja ke swasta karena, aku kalau diterusin nih pasti IPK aku pasti hancur banget. Nanti pas aku lulus, aku mikirnya kayak gitu kan, karena aku sudah benar-benar enggak suka, tapi, yang pada saat itu jadi pergaluo pergaul apa galauan aku gitu ya, Kak, ya, yang bikin aku galau tuh, kalau aku pindah beda jurusan, ini enggak ada mata kuliah mata kuliah yang dikonversi itu hanya mata kuliah umum saja gitu, Kak. Jadi aku akan banyak membuang waktu gitu kan, bisa jadi aku membuang waktu 2 tahun aku ini. Tapi kalau aku dengan jurusan yang sama, ini bisa lebih banyak nih mata kuliah yang dikonversi gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah, aku akhirnya tetap nih, Kak, kuliah peternakan, tapi di universitas swasta.
<laughs> Oke. Mhm. Oh gitu. Mhm. Oh, kenapa tuh, Kak, tetap dipeternakan kirain yang yang nggak cocok adalah, eee, kuliahnya, apa p jurusannya kirain bukan bukan universitasnya?
<chuckles> Iya benar. Memang jurusannya sih, Kak, tapi aku akhirnya mempertimbangkan, Kak, dari segi biaya. Kalau aku harus, eee, pindah universitas dengan jurusan yang beda, ini kan aku harus daftar dari awal, Kak. Dan benar-benar yang 2 tahun aku ini akan terbuang gitu kan. Sedangkan kalau aku pindah dengan jurusan yang sama, ini tuh banyak mata kuliah yang dikonversi. Jadi kayak, aku tuh hanya rugi 1 tahun gitu, Kak. Jadi dari segi biaya juga jadi lebih hemat kan akhirnya. Nah akhirnya karena aku kasihan gitu kan sama orang tua aku. Aduh ini kalau mhm, kalau mereka harus biayain aku dari awal kayaknya berat banget deh. Ya udah, jadi aku putusin pindah, tapi jurusannya masih sama, Kak.
Mmm. Oke. Oh itu ya? <chuckles> Mmm, gitu. Tapi kalau kalau pindah tapi jurusannya masih sama, kenapa harus pindah, Kak? E itu masih penasaran itu, ba bagian itu.
Mhm. Hmm. Iya, jadi memang karena selain dari mata kuliah yang enggak aku suka, teman-teman aku tuh juga apa ya, karena saking ambisinya, Kak, aku tuh enggak punya teman untuk, eee, belajar bersama gitu, Kak. Nah
Mhm. Oh. Berarti faktor lingkungan juga ya, Kak, mempengaruhi ya?
Iya, betul banget betul banget tuh, Kak, ditambah udah w aku enggak suka gitu kan mata kuliahnya ya. Teman aku tuh juga agak sulit gitu, Kak, untuk mau suportif satu sama lain gitu. Jadi mereka tuh benar-benar tipikal yang belajar masing-masing gitu, Kak. Mhm.
Mhm. Oh, gitu. Oke oke, paham paham, oke. Terus gimana tuh, Kak, setelah pindah?
Nah, akhirnya setelah pindah, aku tetap dengan jurusan yang sama, saking enggak lakunya, Kak, jurusan peternakan di universitas swasta aku ini, Kak, peminatnya sedikit, akhirnya aku tuh digabung, Kak, ke kelas karyawan. Karena iya, karena ternyata kelas regulernya tuh e peminatnya itu sedikit banget gitu kan. Akhirnya aku digabung lah dengan kalia dengan kelas karyawan. Nah, di sinilah, Kak, peluang baru itu justru terbuka, gitu.
<laughs> Oh, gitu. Mhm. Oke, mulai melihat jalan gitu ya, Kak, ya? Oke, a peluang apa tuh kira-kira tuh, Kak?
Mhm, bener banget. Nah, jadi p eee, kalau misalkan aku pas yang kuliah di universitas swasta itu kan teman-teman aku tuh seb eee, banyaknya tuh udah kerja, Kak, dan kerjanya memang di bidang peternakan, jadi merek mereka itu kuliah hanya butuh gelar aja sebenarnya, Kak. Mhm, dari segi keilmuan tuh mereka udah jauh lebih menguasai gitu, kan. Nah, di sini tuh aku merasa aku punya teman yang cocok, di mana saat aku enggak bisa tuh mereka bisa bantu aku belajar gitu, Kak, bisa kayak bimbing aku, gitu. Sampai ada momen pas aku mau PKL, eee, teman-teman aku tuh benar-benar bantuin aku gitu, Kak. Bantuin aku untuk pilih mana aja topik yang aku suka, gitu. E yang paling mendekatilah minimal. Nah, tapi sebelum dari itu, Kak, ini ada hal yang tidak disangka nih. Mhm. Hal yang enggak sangkanya adalah ternyata IPK aku bisa naik sampai tiga koma sekian, Kak. Karena iya, karena bantuan dari teman-teman, eee, sekeliling aku yang ternyata lebih sportif nih, orang-orang yang lebih tua ini kan, sampai akhirnya aku tuh
Oke, paham. Mmm, mhm. Oke. Apa tuh? Keren keren. Oke. Udah udah lebih berpengalaman, lebih sportif e gitu ya, e komplit banget itu.
Betul, bener banget, Kak. Dan e iya, dan ditambah aku tuh benar-benar bisa belajar banyak gitu dari mereka dan lebih mudah gitu perasaan aku untuk belajar, ya. Sampai akhirnya aku tuh bisa dapat beasiswa perte eee, pertanian, Kak.
Oke. Oh, keren banget, Kak.
Mhm. E dan ini adalah hal yang tidak aku pikirkan sebelumnya, aku dapat beasiswa di jurusan peternakan gitu kan ya, dari yang sebelumnya aku terseok-seok, tapi ternyata ada peluang baru gitu ya, justru aku dapetin gitu, Kak.
Mhm. <chuckles> Oke. Keren banget, sih. Tapi secara secara apa namanya ya, bersikap atau pola pikir, Kakak berbeda juga nggak sih ketika setelah pindah dan sebelum pindah gitu, ada perbedaan nggak sih, Kak?
Mhm. Oh, berbeda banget, Kak. Sebelumnya aku merasa tuh aku murung terus, Kak, karena aku set belajar tekanan belajar, tapi enggak ada temen yang aku bisa ajak diskusi gitu, kan. Nah, setelah pindah tuh aku merasa apa ya, pengetahuan aku tuh jadi jauh lebih bertambah, karena aku kenal sama orang-orang yang memang ada di dunianya dan tidak apa ya namanya, nggak nggak apa ya, enggak cuma sibuk sendiri gitu, Kak, untuk pinternya tuh gitu, kan. Jadi mereka tuh bisa berbagi keilmuan mereka, gitu.
Oh, gitu. Mmm. Oke. Oke, keren banget sih. Tapi akhirnya, eee, jurusan yang sebenarnya Kakak bener-bener susah untuk memahami, bahkan, eee, apalagi apalagi menikmati ya, Kak, ya. Nah, sekarang setelah pindah, apakah itu menjadi sesuatu yang bisa diknik dinikmati, Kak? Nyaman gitu?
Mhm. Iya, heeh. Sebenarnya iya, saya dinikmati juga enggak ya, Kak, ya. Tapi lebih bisa dijalani, Kak. Nah mhm, lebih bisa dijalani sampai yang aku sampai PKL itu, Kak, akhirnya aku dianjurkanlah nih untuk, "Udah kamu ambil materi pakan ternak aja yang enggak terlalu, kamu harus interaksi sama banyak hewan," gitu, kan. Oh ya udah akhirnya aku, eee, apa namanya, ikutlah, Kak, saran mereka, sampai aku akhirnya PKL di balai penelitian ternak gitu, Kak, di kota aku mhm. Nah di sana tuh aku tergabung sama tim yang memang, e mereka itu lagi ngadain penelitian, Kak. Gitu. Nah sampai di situ, akhirnya penelitian aku ternyata kepakai dan, eee, diterbitkan jadi jurnal ilmiah, Kak, di Kementerian Pertanian. Nah, itu aku langsung jadi kayak langsung, wah ternyata dulu aku yang gagal, kok bisa ya ada peluang-peluang baru yang muncul kayak gini ke aku gitu, aku enggak sangka sebelumnya. Bener banget, Kak, bener banget, enggak kepikiran sama sekali sih, Kak. Dulu kayak dapat nilai bagus aja udah syukur gitu, kan. Mhm.
Mhm. Oke. Mhm. Oke. Oke, keren sih. <laughs> Salut sih aku, Kak. Oh, keren banget. Kakak sendiri bahkan nggak nyangka, ya? <chuckles> Nah sekarang udah dapat beasiswa, udah udah jurnalnya kepakai. Terus te n te aku aku coba nebak ya, Kak. Kakak cum laude di situ?
A iya. Iya. Eee, t enggak cum lau kalau 3,4 itu bukan belum cum laude ya, di bawah cum laude itu apa ya? Luar biasa ya itu ya, e e gelarnya tuh mhm, tapi udah udah di atas ti e udah 3,4, Kak, bayangin aku cuma di 2,5-an itu IPK-nya. <chuckles>
Oh, bukan. Oke. Oke. Kirain kirain cum laude, kan udah lengkap banget itu, Kak, <chuckles> prestasi Kakak. Keren banget sih.
Mhm, enggak. <chuckles> Nggak juga, mhm.
Oke, coba aku, eee, mundur dikit ya, Kak, ya, dari cerita Kakak. Ketika Kakak pindah nih, aku penasaran duk dukungan dari keluarga itu seperti apa, Kak? Responnya mereka itu seperti apa, Kak? Pas pas Kakak mengutarakan untuk ingin pindah, tuh?
Mhm mhm. Iya. Mmm. Nah, itu tuh aku sempat per apa namanya, pergolakan batin sebenarnya nih, Kak, pas mau pindah tuh, karena aku kasihan juga gitu kan sama orang tua aku harus ngeluarin biaya lagi. Tapi nge orang tua aku ternyata sadar, Kak, aku tuh selalu nangis Kak, akhirnya sampai aku ditanya, mhm, "Kenapa?" gitu kan, akhirnya aku baru tuh terbuka kalau aku tuh stres gitu, aku enggak bisa ngikutin ini semua dan aku kasih lihat nilai aku yang enggak ada kenaikan gitu kan. Akhirnya mereka juga kasih opsi, "Gimana mau pindah aja?" ya, karena aku udah enggak tahan banget ya udah, walaupun memang harus mengeluarkan biaya lagi, tapi syukurnya saat itu tuh orang tua enggak melepaskan gitu loh, Kak. Jadi mereka masih mau biayain aku gitu, masih percayalah sama aku, Kak.
Mhm. Oh gitu. Mhm. Oke, berarti sangat-sangat suportif ya orang-orang tua Kakak ya, keren banget sih. Jadi kadang kan ada orang tua yang, eee, dia nggak tahu nggak mau tahulah. Maksudnya intinya kalau mau kuliah ya udah yang bener aja gitu. Mau dia betah apa enggak gitu tetep harus dijalani. Tapi orang tuanya ini bener-bener beda ya orang tua Kakak ini ya, beruntung banget sih menurutku Kakak ini. <laughs>
Mhm. Mhm. Iya betul. Mhm mhm. Iya bener banget sih, Kak. <chuckles>
Berarti, eee, waktu itu untuk untuk dukungan udah udah jelaslah ya, dan dan akhirnya kan terbayar jugalah ya, Kak, ya untuk kepercayaan orang orang tua untuk, eee, ke dari keputusan Kakak untuk pindah, akhirnya Kakak juga bener-bener bisa berubah gitu. Nah, orang tua Kakak ini gimana? Bangga apa gimana, Kak, setelah-setelah itu, Kak?
Iya. Bener. Mhm. Mhm. Mereka tuh juga kaget Kak, <chuckles> kaget kalo iya, kaget juga kayak ngelihat ternyata perubahan aku buat mereka itu terlalu signifikan gitu kan, "Kok, ternyata kamu tuh sebenarnya bisa," gitu kan, "kenapa dulu tuh kayak agak tertekan?" gitu kan. Terus aku bilang, "Ya mungkin cara metode belajar aku, aku udah nemuin yang sesuai," gitu, Kak, "teman aku juga lebih sportif." Dan aku tuh juga ada kayak unsur gimana ya, takut, Kak, sebenarnya untuk gagal lagi gitu. Jadi ada perasaan enggak mau mengecewakan lagi. Akhirnya aku kerja dua kali lipat gitu, belajar dua kali lipat lebih keras dari sebelumnya.
Oh, kaget juga malah. Oke. Mhm. Oke. Oh mu oh gitu. Walaupun sebenarnya ketika setelah pindah Kakak tuh udah udah udah dapat banyak bantuan gitu. Tapi walaupun udah banyak bantuan yang didapet, tetap tetap malah tambah porsi belajarnya ya, Kak, ya?
Mhm. Iya Kak, tetep, Kak. Iya bener. Jadi akhirnya aku selalu berpikir, wah aku, kalau aku enggak suka, aku harus cepet selesai gitu, Kak. Jadi akhirnya sekarang heeh, aku udah mikir kayak gitu, "Aduh ini aku nggak suka banget, aku harus cepet selesai, gimana caranya ini kuliah aku harus cepet selesai, biar aku terbebas dari semua tanggung jawab aku ini, dan bisa mulai sesuatu yang emang aku sukain." gitu mungkin kan.
Oh gitu, <laughs> heeh. Mmm, oke oke, keren sih. Tapi sampai sampai sekarang, eee, dari temen-temen kuliah Kakak yang yang sangat suportif itu masih berhubungan sampai sekarang nggak?
Mhm. Mhm. Oh, masih berhubungan, justru ada 1 teman kuliah aku tuh, yang kerja di peternakan di pabrik yang Charope Charoen Pokphand gitu kan. Itu kan memang, eee, apa, pabrik peternakan besar ya, Kak, ya. Nah itu tuh juga kayak, masih kek, "Gimana kamu masih di peternakan nggak?" Ternyata aku memang jalannya bukan di situ, Kak. Jadi setelah lulus aku meninggalkan semua bener-bener peternakan itu, gitu kan. Aku pun kerja pun langsung di bank gitu. Jadi peternakan itu bener-bener hanya untuk gelar aja akhirnya.
Mmm. Oh, gitu. <chuckles> Oh, gitu. Tapi teteplah ya, ada ada ada nilai yang bisa diambillah ya dari dari beberapa tahun Kakak belajar gitu ya, Kak, ya?
Iya, banyak banget malah.
Oke, dari dari perubahan dari perubahan yang m menurut Kakak itu sangat-sangat drastis gitu, menurut Kakak apa sih yang ya nilai nilai yang paling bisa di apa namanya, diambil gitu yang m menurut Kakak ngena banget nih, "Ini kalau aku nggak berubah nih aku nggak bakal nih dapat kayak gini nih," gitu. Apa menurut, Kakak nih?
Oke. Betul. Jadi kalau misalkan memang udah gagal gitu, Kak, nggak usah takut untuk mulai lagi, nggak usah terbawa suasana untuk takut gagal terus. Jadi ya udah nggak papa bangkit dulu, siapa tahu justru peluang baru tuh yang nggak kita sadari sebelumnya tuh akan datang gitu, Kak, ke depannya gitu kan. Iya, jadi d nggak perlu takut, bangkit lagi, belajar lebih keras atau misalkan, eee, cari posisi terbaik yang memang nyaman tapi tidak membuat apa ya, bikin insecure gitulah istilahnya tuh, Kak. Mhm.
Mmm. Oh, gitu. Oke, setuju setuju. Oke, setuju setuju. Berarti t tetep, eee, jangan pernah takut ya, Kak, intinya itu ya, Kak, ya. Oke, keren banget sih cerita Kakak ini sangat-sangat menginspirasi. Terima kasih ya, Kak, udah mau berbagi ya, Kak, ya.
Iya, Kak, bener. Sama-sama, Kak. Iya, sama-sama juga udah dengerin makasih juga udah dengerin ya, Kak. Sampai jumpa.
Oke, siap. Sampai jumpa, Kak.